วันนี้มีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำอะนะคะ สักนิดหนึ่ง คือ อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เครียด ๆ ด้วยอะค่ะ นอนไม่ค่อยหลับ แล้วก็อารมณ์เหวี่ยง ๆ อะค่ะ คือไม่ ไม่ค่อยพูดดีกับคุณสามีมาระยะหนึ่งแล้ว คือเขาทำอะไรก็รู้สึกว่าเราหงุดหงิดไปหมดเลยอะค่ะ ก็เลยมาดูตัวเองว่า เอ๊ะ หรือว่าเราเครียดเกินไปหรือเปล่า? แต่ยังหา ค หาเหตุผลของการเครียดของตัวเองยังไม่เจอเลยอะนะคะ แล้วก็ไปได้ยินมาค่ะ เพราะบอกว่า "เธอ ถ้าเครียดเยอะ ๆ เนี่ยให้ลองฝึกทำสมาธิดู มันจะสามารถช่วยได้" แต่เราเองเนี่ยค่ะ ยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะทำยังไงดีมัน มันถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องอะค่ะ แล้วก็มาช่วยเราได้จริง ๆ ก็เลยอยากจะขอคำแนะนำทางคุณหน่อยน่ะค่ะว่า เราจะฝึกสมาธิหรือว่าฝึกลมหายใจของเรายังไงดี? เพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้น แล้วก็คลายความเครียดของเราไปได้บ้างอะค่ะ?
อืม ยังไงก็ เอ่อ ขอแสดงความเป็นห่วงเลยนะคะตรงนี้เนี่ย เพราะว่าคุณก็มีความ อ่า ตึงเครียดขึ้นมาแบบนี้นะคะ ก็จะมีผลกับสุขภาพใจแน่นอนนะคะ แล้วก็เมื่อสุขภาพใจเราเป็นแบบนี้เนี่ย เราก็อาจจะได้รับผลกระทบในส่วนของสุขภาพร่างกายไปด้วยนะคะ เพราะว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะ ทีนี้เนี่ยประเด็นนี้อาจจะต้องรบกวนสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่า ช่วงไหนเนี่ยที่คุณมีความรู้สึกว่า คุณมีความตึงเครียดมากที่สุดเลยนะคะ?
เครียดที่สุดเลยเหรอคะ? เอ่อ อ เราเหมือนที่บอกอะค่ะ คือ อ ตอบตัวเองไม่ได้เลย หว่า ว่า เราเครียดอะไรอะค่ะ คือมันเหวี่ยง ๆ ไปหมดเลยอะค่ะ ช่วงเนี้ยคุณสามีทำอะไร เราก็ไม่ถูกใจอะค่ะ เหมือนเมื่อวานเนี่ยเขาทำ กับข้าวให้ค่ะ คือเขาก็เป็นคนทำกับข้าวปกติอยู่แล้วเนาะทุกวันอย่างเงี้ย แต่เมื่อวานเนี้ยค่ะ เขาทำ เอ่อ เขาทำ เอ่อ เครื่องในมั้งคะ เหมือนจะต้มเครื่องใน ส อะไรสักอย่างหนึ่งอะ แต่ แต่อันเนี้ยเขาก็ทำรับประทานเขาเอง เพราะเขารู้แล้วเนาะ ว่าเราไม่ทาน อยู่แล้วอะค่ะ อยู่ ๆ เราก็ เราก็เหวี่ยง ใส่เขาอะ เพราะว่ามันมีกลิ่นเนาะ แล้วเราบอกว่า ทำ ทำ ทำไม ถึงทำ มัน มันเหม็นมากเลยอะ เรา เรากินไม่ได้อะค่ะ แล้วก็พาลเป็นโกรธเขาไปเลย แล้วก็เราก็ไม่ยอมกินข้าวร่วมโต๊ะเขา แบบนี้อะค่ะ ใช่ ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรด้วยอะค่ะ
อือฮึ อืม อะ ทางนี้ขออนุญาตสอบถามลึก ๆ นิดหนึ่งนะคะ ไม่ทราบว่าช่วงที่คุณมีความตึงเครียดมากเป็นพิเศษเนี่ย เป็นช่วงวันนั้นของเดือนของคุณบ้างหรือเปล่าเนาะ?
ค่ะ อ๋อ ไม่ ๆ ค่ะ ไม่ จะบอกว่าเราเองอะค่ะ มันขาดเป็น แล้วค่ะ ตอนนี้ ส 40 เอ่อ จะ 50 แล้วค่ะ อืม 48 แล้วค่ะ ใช่ แล้วก็เราไม่มีประจำเดือนแล้วค่ะ
อืม อ๋อ แล้วในเรื่อง ของการทำงานล่ะคะ มีความตึงเครียดอะไร ในเรื่องของการทำงานของคุณบ้างไหมนะคะ?
ถ้าเป็นงานเหรอคะ เราอะทำงาน Freelance นะคะ ทำงานอยู่ที่บ้านค่ะ แต่ช่วงเนี้ยก็ไม่ ก็ไม่ค่อยสนุกกับงานเท่าไรค่ะ รู้สึกเหมือนงานมันไม่ค่อยท้าทายแล้ว แล้วก็ไม่ ไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อน แล้วก็ไม่ค่อยอยากทำอะค่ะ รู้สึกเบื่อ ๆ แล้วก็จะขี้เกียจด้วย แต่ก็จะพยายามบอกตัวเองว่า "เราก็ต้องทำนะ" เพราะว่ามันก็เป็นรายได้ อ่า ทางเดียวของเราตอนนี้อะค่ะ ก็จะพยายามพาตัวเองอะลุกมาทำงานให้ได้ค่ะ ใช่ แต่ว่ามันก็มีอาการเบื่อ ๆ เครียด ๆ แล้วเหมือนกัน เอ่อ เมื่อก่อนน่ะค่ะ จะพยายามทำให้มันได้มากที่สุดเนาะ ตอนนี้เราแค่ตั้งเป้าไว้ว่า แค่ แค่ อืม แค่เนี้ยพอแล้ว เราก็จะไม่ทำต่อแล้วอะค่ะ อืม
อืม อืม อือฮึ อา แล้วสอบถามอีกนิดหนึ่งนะคะว่า คุณ เนี่ยเคยลอง อ่า ทำสมาธินะคะ หรือว่ามี อ่า เคยใช้เทคนิคการกำหนดลมหายใจ หรือหายใจลึก ๆ หรืออะไรแบบนี้มาบ้างไหมนะคะ?
ค่ะ ไม่เคยเลยค่ะ คือมีคนบอกเหมือนกันนะว่า "พอโกรธ ๆ เหวี่ยง ๆ แล้วอะค่ะ ให้แบบหายใจเข้าลึก ๆ" อะไรอย่างเงี้ย แต่พอ ณ จังหวะนาทีนั้นน่ะค่ะ มัน มันก็ไม่สามารถทำได้แล้วอะ เหมือนเมื่อวานที่บอกเรื่อง เรื่องของเรื้อง เรื่องแค่ไอ้ต้มเครื่องในแค่เนี้ยอะค่ะ ก็แบบเหวี่ยงใส่เขา เสียงดังใส่เขาเลยนะ แล้วก็ลืมไปที่เพื่อนพูดว่า "ต้องหายใจลึก ๆ นับ 1-10 ก่อน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน มัน มันไม่ทันแล้ว มันหลุดออกไปแล้ว เสียงดังมากด้วยอะค่ะ แล้ว เราก็ เอ่อ ก็ ก็เห็น ก็จับสังเกตได้เลยแหละว่า ว่าเขา ว่าเขาเสียใจอะค่ะ เขา เขาก็โกรธแหละ เขาก็งอนเหมือนกันค่ะ อืม
อืม ก็เข้าใจเลย นะคะ ทีนี้เนี่ย เอ่อ ในส่วนที่คุณ ใช้ชีวิตปกติใน อ่า แต่ละวัน ประจำวันแบบนี้นะคะ กิจวัตรประจำวัน ของคุณเนี่ย ปกติคุณใช้เวลาอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ไหมนะคะ?
ฮะ อ๋อ ใช่ค่ะ อยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ อาจจะใช้คำว่าทั้งวันเลยก็ได้นะ อยู่ที่บ้านคนเดียวตลอดเลยค่ะ เพราะว่าคุณสามีเขาก็ไปทำงานข้างนอกเนาะ ออกไปตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็เกือบค่ำแล้วอะค่ะ เราก็จะอยู่ที่บ้านคนเดียวตลอดเกือบทั้งวันเลย จะเจอเขาอีกทีก็ช่วงเย็น หรือช่วงเกือบ ๆ ค่ำที่เขากลับมานั่นแหละค่ะ เราก็จะ เอ่อ ใช้เวลาในการ อืม ทำงานเนาะ ทำงานที่บ้านที่เรา ที่เราต้องทำอยู่ตอนเนี้ยนะคะ แล้วก็จะใช้เวลาในการออกไปดูโทรศัพท์บ้าง ดูโซเชียลบ้างค่ะ พัก พักเป็นระยะ ๆ น่ะค่ะ แบบเนี้ย เป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยน่ะค่ะ อืม
อือฮึ อะฮะ อือฮึ แล้วอันนี้เนี่ย ช่วงที่คุณมีความรู้สึกตึงเครียดเนี่ย เพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมานาน อ่า เป็นเวลาแค่ไหนแล้วเนาะ?
เออ ที่เหวี่ยงหนัก ๆ เหรอคะ? เพิ่งเป็นช่วงนี้แหละค่ะ สังเกตตัวเอง น่าจะสักสัปดาห์หนึ่งมาได้แล้วมั้งคะ
อือฮึ อะฮะ ค่ะ อือฮึ
เหวี่ยงบ่อย ๆ แบบเนี้ยค่ะ ใช่ ที่แบบเครียด ๆ ด้วย แล้วก็เหวี่ยง ๆ ใส่ มันก็ คุณสามีเนี่ยล่ะค่ะที่โดนหนัก เพราะว่าเราให้อยู่แค่ อยู่กัน ด้วยกันแค่สองคนน่ะเนาะ อืม
อืม อันนี้เนี่ย ก็อาจจะ อ่า ขออนุญาตแนะนำไปในแนวทางนี้ ดีไหมนะคะ ก็คือในส่วนตอนนี้เนี่ย เราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับ อ่า โลกด้วยนะคะ แล้วก็ตัวของคุณด้วยนะคะ เพราะทุกอย่างเนี่ย เป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันนะคะ เนื่องจากตอนนี้เนี่ย ก็มีข้อมูลนะคะ วิ วิจัยแล้วก็งานอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อ่า ทางด้านโลกแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย โลกมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เราอาจจะได้พบอะไรที่แปลก ๆ อย่างเช่น ประเทศไทยอยู่ดี ๆ ก็มีแผ่นดินไหวเนาะ แล้วก็มีอะไรที่แบบว่า คือมีอะไรแปลก ๆ ขึ้นมากมายนะคะ ซึ่ง เอ่อ มันจะมีรังสีอะไรบางอย่างนะคะ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ทางนี้ก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะ ก็อาจจะมาสรุปข้อมูลข่าวสารตรงเนี้ย ให้คุณเข้าใจ อ คร่าว ๆ ก่อนเนาะว่า พอมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดรังสีหรืออะไรแปลก ๆ กับโลกเนี่ย จะมีผลต่ออารมณ์ แล้วก็ความคิด แล้วก็ เอ่อ สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ด้วย อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง ที่ทำให้กระทบอารมณ์จิตใจได้ง่ายขึ้นนะคะ ตรงนี้เนี่ย ก็คือคุณสามารถที่จะใช้สมาธิช่วยได้นะคะ แล้วก็ทางนี้ขออนุญาตเป็นห่วงเลยนะคะ แล้วก็ อ่า คืออยากจะแนะนำในส่วนของข้อมูลเรื่องความโกรธนะคะ อารมณ์ตึงเครียด อะไรแบบนี้เนี่ย จะทำให้ เอ่อ เซลล์ในร่างกายของเรา รวมทั้งเซลล์สมองเนี่ย มีการที่ แบบว่าถูกทำลายนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ดังนี้เนี่ย จริง ๆ เอ่อ ก็มีเหมือน ด ข้อมูลที่อาจจะ ขออนุญาตแนะนำเป็นในแนวทางง่าย ๆ ดีกว่านะคะ ถ้าลงลึกไปก็อาจจะเป็นอะไรที่ เอ่อ ไม่จำเป็นสำหรับคุณนะคะ เรื่องศัพท์วิชาการหรือใด ๆ นะคะ ก็คือตรงนี้เนี่ย จะทำให้ความอ่อนเยาว์นะคะ คือจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย เอ่อ สูงวัยไปกว่าอายุจริงของเราด้วยนะคะ ทุกครั้งที่เรามีความตึงเครียด หรือว่ามีอารมณ์โกรธอะไรใด ๆ ก็ตามนะคะ เอ่อ เซลล์ในสมองจะมีการถูกทำลาย แล้วก็เสื่อมอย่างรวดเร็วเลยนะคะ มีผลต่อ อ่า สมองของเราในอนาคตนะคะ ก็คือจะทำให้สมองเราเนี่ยไม่ดีได้เหมือน อ่า คนทั่วไปที่เขาไม่ค่อยโกรธเนาะ ที่นี้เนี่ย สิ่งที่จะช่วยได้ ก็คือสมาธิจริง ๆ แบบที่คุณได้เรียนรู้มานะคะ ที่คุณได้ทราบมาเนาะ ก็คือจริง ๆ แล้วเนี่ย มหาวิทยาลัย Harvard เนี่ย เขามีวิจัยนะคะว่า มนุษย์เราทุกคนควรจะมีการนั่งสมาธิให้ได้นะคะ อย่างน้อย 20 นาทีต่อวันนะคะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ
คือจริง ๆ แล้วเนี่ย มนุษย์เราเนี่ยอยากจะให้ร่างกายแข็งแรง เราต้องวิ่งออกกำลังกาย ใช่ไหมคะ แต่จิตใจของเรานะคะตรงกันข้ามเนาะ แทนที่เราจะแบบว่าจิตใจเราจะฟุ้งซ่าน วิ่งไปนู่น วิ่งไปนี่ กลับควรจะทำให้หยุดนิ่งนะคะ ไม่ คือไม่เหมือนกับร่างกายเนาะ ร่างกายต้องขยับถึงจะแข็งแรง ใช่ไหมคะ แต่จิตใจเนี่ยต้องอยู่ให้นิ่งที่สุด จิตใจถึงจะแข็งแรงได้นะคะ จะทำให้คุณเนี่ยมีความสงบ ไม่ ได้ง่ายขึ้นนะคะ การนั่งสมาธิอย่างน้อย 20 นาทีต่อวันเนี่ยก็จะช่วยได้ คุณทำเป็นอย่างน้อยสม่ำเสมอ 20 นาทีแบบนี้เนี่ย ภายใน 21 วันเนี่ยคุณจะสามารถมีสติกลับมาทุกครั้ง แล้วก็การที่ จ คุณจะมีอารมณ์ที่แบบตึงเครียด หรือว่าโกรธง่ายก็จะลดลงอย่าง อ่า เห็นผลอย่างชัดเจนเลยนะคะ อันนี้เนี่ยพอจะเป็นคำแนะนำที่ดีไหมนะคะ? ว่าการนั่งสมาธินี่ คุณพอจะทำได้ไหมนะคะ?
ได้ ค่ะ น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ คือตัวเองอะค่ะ พอเพื่อนเขาพูดมาอย่างงี้เนาะ เราก็ เราเองอะค่ะ ก็ ก็อยากจะลองทำบ้างเหมือนกัน เพราะว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้อยากให้บรรยากาศมันดูตึงเครียดเหมือนทุกวันแบบนี้อะค่ะเนาะ พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็แบบไม่คุยกัน เงียบไป นิ่งกันไปทั้งคู่ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยอยากจะฝึกตัวเองให้มากขึ้นค่ะ แล้วเหมือนที่คุณแนะนำมาเนี่ยก็น่าสนใจมาก ๆ เลยนะ แต่ไม่มั่น ไม่มั่นใจเลยค่ะว่า ตัวเองจะสามารถทำได้ไหมอะนะคะ เอ่อ แล้วเพิ่งเริ่มต้นใหม่ ๆ เนี่ยค่ะ เราควรจะเริ่มด้วยยังไงดีก่อนไหมคะ?
แบบนี้ก็เริ่มต้นง่าย ๆ เลยนะคะ เริ่มต้นที่คุณอาจจะลองดูว่า สมาธิแบบไหนที่ถูกจริตกับคุณนะคะ อย่างเช่น การมองแก้วน้ำใส ๆ นะคะแล้วก็เพ่ง อ่า เหมือนกับเพ่งกสิณนะคะไปที่แก้วน้ำแล้วก็หลับตา แล้วก็นึกถึงภาพ อ่า แก้วน้ำใส ๆ นี้นะคะ หรือลูกแก้วก็ได้นะคะ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่า ยังฟุ้งซ่านนะคะ ให้คุณลองดูวิธีนั่งสมาธิซึ่งมีให้เลือก เยอะมากเลยนะคะในยูทูบเนาะ ให้เลือกเป็นสมาธินี่ ที่มีเสียงนำโดย อ่า โดยที่แบบว่าให้คุณเลือกเป็น โคชเป็นคนไทยนะคะ แล้วก็ดูว่า ดูรีวิว หรือว่าดูคอมเมนต์นะคะที่อยู่ในยูทูบนั้นน่ะว่าเขาทำแล้วเป็น ยังไงบ้างนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยได้ เพราะว่าการมีสมาธิที่นำ มีเสียงนำเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ย อะ เข้าถึงสมาธิได้ง่าย แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่ทางนี้ขอแนะนำ ก็คือการใช้เพลงสมาธิช่วยนะคะ อาจจะใช้เพลงสมาธิที่จะทำให้คลื่นสมองผ่อนคลายได้ง่าย คุณก็จะเข้าถึงสมาธิได้ง่าย อ่า แต่ทางนี้ขอแนะนำให้ใช้เพลงสมาธิของด็อกเตอร์ Joe Dispenza นะคะ คุณไปสามารถคีย์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะคำว่า อ่า เพลงสมาธิด็อกเตอร์ Joe Dispenza ก็จะมีขึ้นมา คุณสามารถฟังไป แล้วก็นั่งสมาธิไปพร้อมกับเสียงเพลงได้เลยนะคะ แบบนี้พอจะโอเคไหมนะคะ?
ค่ะ อือฮึ ค่ะ น่าสนใจมากเลยค่ะ ดูถ้าเกิดว่าเราใช้เพลงเป็น เป็นตัวกลางในการฝึกเนี่ยค่ะ ก็น่าจะง่ายขึ้นเนาะ เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วด้วยค่ะ พอทำ ฟังเพลงแล้วอารมณ์จะดีขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งด้วย อันนี้น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะลองเอาคำแนะนำของคุณมา มาลองใช้ดูเนาะ คิดว่าน่าจะได้ผลจริง ๆ ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาให้คำแนะนำอะค่ะ จะได้แก้ปัญหาเรื่องความอึมครึมในบ้านไปได้ด้วย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อือฮึ อา ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ ยังไงก็ขอให้คุณมีสมาธิแล้วก็ เอ่อ มีความสุขสงบ แล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิผลด้วยนะคะ
ค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีนะคะ